Eve geldiğimde yavrularımın uyanık olmasını istiyorum, eee, ve hep birlikte o sofrada oturalım istiyorum der. <chuckles> Bayram özel.
<chuckles> Aaa, tamam, gü güzel, güzel, güzel. Bayra bayram özel rutini gayet iyiymiş. Çok da böyle, şeydir, b ne bileyim bir kahvaltı, işte bir, iii, sofra, büyük bir sofra da değilmiş yani. Sadece tamam. Uyanık olmak, güzel, harika. Peki, o tarafta, eee, hiç mesela, şey, kaçırdığın oluyor muydu mesela? Yani "Uyanamadık." eee, "Babacığım, kusura bakma." falan, "Bu bayram da böyle oldu." falan, gibi şeyler var mıydı?
<chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Şöyle, babamın kahvaltı yapma saati, camiden çıkar çıkmaz. Yani böyle saat 05.00'te ezan okunuyorsa 05.30'da bayram namazı bitiyor, bayramlaş falan filan, 06.00 sabah, evde. Biz normalde, ablamla zaten o saatlerde uyanırdık, yani. Eee, tabii bu arada, erkek kardeşimi sürükleyerek b bayram namazına götürür. <laughs> Sa babamın beklediği şey şu, sabah 06.00'da biz uyanık olalım, bayram kahvaltı sofrası hazır olmuş olsun ve günü kaçırmayalım. Baba, kim var, kimi bayramda ziyarete gideceğim? "Olsun, bu bir gelenektir evladım, kaçırmamak lazım." der. Yani <chuckles>
Hımm. Ha. Hımm. Ha, evet, öyle bir şey de var. Erkek çocukları, eee, çocukları için öyle bir olay da var, evet. Hımm. Ha, anladım. Orada çok, eee, güzelmiş aslında. Direkt böyle, o o Ramazan Bayramı'nın ya da ne bileyim Kurban Bayramı'nın havasını, böyle, direkt, o sonuna kadar, iliklerine kadar, böyle yaşaması çok hoşmuş. Peki, ımm, e, bu kahvaltılar dedin, işte, hani, kahvaltılarda ne olur ya? B işte, baban yemek yapar mıydı? Öyle bayram özel, işte, ne bileyim, bir menemen, ya da, ne bileyim, ımm, belki bir sarma, bir tatlı ya da, ne bileyim, bayram ziyaretlerine gider miydiniz? Kimleri ziyaret ederdiniz? Nasıl geçerdi o tarafta bayramlarınız?
<chuckles> Aynen. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Aslında şöyle, hemen ablamla benim, babamın ihtiyacını, talebini nasıl karşıladığımızı söyleyeyim, ondan sonra da babamın, böyle, el sanatlarına değinmiş olayım. Eee, biz ablamla asla uyanamayız, bayram sabahları. Babamla kardeşim camiden gelir, kardeşim direkt uykuya gider zaten ve babama şey der: "Tüm yıl cumaya gitmiyorsun, arkadaşların geliyor, her şeyi istiyor, eee, seni n caminin önüne kadar arkadaşlarını bırakıyorsun, sen girmiyorsun, bari bayramda beni uyandırma!" deyip böyle ufak bir tartışırlar. Ama tabii, gidiyor. Eee, sonra, eee, gelir, "hadi evlatlarım", eee, ban bize "annelerim" der, ablamla beni "yavrularım" veya "annelerim" diye sever.
H olur, tabii. Tamam. Hı hı. <chuckles> Hımm, anladım.